Mas eu tenho certeza que, se eu conseguisse alugar, não ia entrar em casa, também, não. Já tinha mãe, tinha avó em casa, todo mundo e o videocassete ficava na sala.
Ah, meu Deus do céu! Não, mas o que tem a ver, incriv ah, imagina mas isso é visão aguda, né? <chuckles>
Casa de <chuckles> Casa de pobre casa de pobre só tem uma televisão e um videocassete na sala, pra todo mundo ver. <laughs>
Agora, me conta, da você acha que, hã, esses canais, o Netflix, essas coisas, eles substituíram à altura a locadora?
Olha, substituíram a qualidade, a qualidade é impecável. Não se esqueça que os vídeos, as fitas cassete
Aham. Hã.
o VHS que a gente assistia tinha mofo, era um masti o os videocassetes
É, isso. Era uma bele tinha cheiro tinha cheiro.
cheiro, os videocassetes 4 cabeças de vez em quando engoliam a fita, você tinha que desembolar